देखिए, मुझे लगता है कि अ, हाँ, राजमा जो है वो आमतौर पे अपने आप में ही बहुत बहुत बेहतर चीज़ है और कहीं न कहीं अब देखिए ना, पारंपरिक तौर पे सांस्कृतिक तौर पे राजमा-चावल का ही ट्रेंड है। मतलब सभी सब्ज़ी हो तो ठीक है, बढ़िया है पर राजमा-चावल अगर आप अकेले भी खाते हैं, मुझे लगता है काफ़ी सही है। पर उसके साथ-साथ आपको जो सलाद है, वो भी पर्याप्त रूप में खाना चाहिए। अब देखें अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ें अगर दाल-चावल है, राजमा-चावल है, चावल के साथ कुछ भी खा रहे हैं तो मैं अगर जो व्यक्तिगत तौर पे यही करता हूँ कि मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाता हूँ, उससे पेट भरा रहता है और कहीं न कहीं जो जितने भी हैं ना फाइबर हैं या फिर विटामिन, मिनरल हैं, वो पूरे बिल्कुल वो पूरे रहते हैं। तो कहीं न कहीं इस चीज़ के साथ ये इस चीज़ का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है कि आप पर्याप्त रूप में फाइबर ले रहे हैं या फिर पानी अच्छे से पी रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़रूरी है। जी।
हाँ। सही बात। हाँ, फाइबर बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात। फाइबर बहुत ज़रूरी है उसके साथ क्योंकि प्रोटीन अपने आप में मतलब उसमें काफ़ी है तो फाइबर के लिए सलाद खाना चाहिए। अ, ये जम्मू के तरफ के कुछ राजमा-चावल, कुछ दुकानें हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं और उधर कश्मीर जाने वाले वहाँ रुक कर ज़रूर खाते हैं। ख़ासतौर पर उसके साथ एक परोसी जाती है अनारदाने की चटनी और वहाँ पर तो बल्कि उम, अ, शायद घ घी जो है, वो एक कुप्पी-सी रहती है, उससे नाप के बहुत ज़्यादा घी डाला जाता है। जिनको खैर नहीं पसंद है, वो नहीं भी लेते हैं लेकिन ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है। क्या आपने वहाँ खाया है और खाया है तो वहाँ के स्वाद में और घर के स्वाद में आपको क्या अंतर लगा है?
बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, अम, डाला जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। <chuckles> एकदम, एकदम, एकदम। उम, बिल्कुल, आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं आपको बताना चाहूँगा मैं वहाँ आ के खा चुका हूँ, सच बताऊँ तो और मतलब देखा जाए हाँ, तो वहाँ के अ, स्वाद तो अलग है, बिल्कुल स्वादिष्ट भी है बिल्कुल पर घर जैसा स्वाद फिर भी नहीं है। मैंने इसीलिए शुरुआत में बोला था ना, कि घर जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता, वो बात सत्य है। क्योंकि अगर मैं हाँ, अगर मैं रील्स की बात करूँ, रील्स से आपने बहुत देखा होगा उसको है ना? तो मैंने भी वहीं से देख के मैं एक मुझे एक बार मौका मिला था तो मैंने खाया ज़रूर था और वो मुझे लगता है खा के हाँ, मज़ा तो काफ़ी आया ठीक है? बढ़िया था, घी काफ़ी था उसके अंदर ठीक है? और मतलब अगर आप स्वाद की बात की, जैसे मैंने शुरुआत में बात की तेल और चीनी जहाँ पे होगा, वहाँ पे स्वाद तो होगा ही होगा। तो स्वाद काफ़ी थे पर मुझे थोड़े-से भारी लगे वो। ऐसा था कि हाँ, राजमा-चावल का जो असल जो मज़ा है ना, वो वही है कि वो स्वादिष्ट भी हैं और हल्के भी रहते हैं। इतने भारी नहीं होते है ना? जो हमारे घर पे बनते हैं अ, वो तो नहीं होते इतने भारी। तो मुझे खा के ना थोड़ा-सा ऐसे अ, अपने आप में भरापन महसूस हुआ और वो मुझे लगा कि हाँ, कहीं न कहीं इस चीज़ में तेल की कमी अगर हो होती तो काफ़ी बढ़िया रहता। जी।
<chuckles> अरे वाह! हाँ। एकदम, वो तो कहाँ मिलेगा। हाँ। बिल्कुल। अच्छा। हाँ। हाँ।

खाना, खाना हम सबको बहुत पसंद होता है और उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिनका नाम सुनते ही या सुगंध लेते ही अ, घर की याद आ जाती है, जिसको हम मानते हैं कि यार, ये तो हमारे घर का खाना है। आपका सबसे पसंदीदा घर जैसा खाना कौन-सा है?
देखिए, अगर मैं क अ, घर जैसे खाने की बात करूँ ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा ना राजमा चावल पसंद है और मुझे लगता है कि हमारे देश में बहुत से लोगों का पसंदीदा खाना रह रहता है ये। और हाँ, मुझे अ, कढ़ी चावल भी काफ़ी पसंद है, क्योंकि देखा जाए तो हमारे ये सांस्कृतिक खाने हैं, कहीं न कहीं हम सांस्कृतिक तौर पर इनसे जुड़े हैं और जब भी मैं बाहर खाने जाता हूँ ना, तब भी मुझे मतलब वही कम्फ़र्ट और स्वाद मिलता है। और मतलब मुझे नहीं मिल पाता मतलब अस असल में बताऊँ, अय ढूँढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ, कि मिले पर मिलता नहीं है। अब देखिए, जब माँ का स्वाद जो, उनके घर पे, उनके खा उनके हाथ का स्वाद रहता है ना, वो कभी मिलता ही नहीं है, और हाँ, दाल-चावल, राजमा-चावल, कढ़ी-चावल जितने मर्ज़ी खाएँ, पर जो माँ के हाथ का स्वाद है, वो माँ का ही है। जी।
बिल्कुल। अच्छा। <chuckles> जी। बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। अ, कुछ आप इस बारे में बता सकेंगे कि आपकी माँ उन चीज़ उन चीज़ों को बनाते हुए, राजमा चावल या कढ़ी-चावल बनाते हुए, क्या ऐसा करती हैं, जो बाकी जगह नहीं होता है, उस इस वज़ह से आप स्वाद मिस करते हैं? या बस वो ये फ़र्क है कि घर जैसा तो ख़ैर कहीं नहीं ही बनता?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो माँ का सबसे पहले तो जो सभी का एक जवाब रहेगा, माँ का प्यार, ठीक है? वो तो कहीं और नहीं मिलता, बल्कि बिल्कुल, बिल्कुल। और साथ ही साथ वो जो अपनेपन से बनाती हैं चीज़ें स और उसके साथ मैं राजमा की अगर बात करूँ, तो वो एक ख़ास तरीके से उनका तड़का लगाती हैं, जो कि अ, वहाँ देसी घी में होता है। और मैं कहता हूँ बहुत अ, बढ़िया स्वाद आता है, और वो जो देसी घी होता है ना, वो भी घर का निकाला हुआ होता है, ऐसा नहीं कि बाहर से ला रहे हैं, डब्बे से। तो वो मैं कहता हूँ कि वो जो स्वाद है, वो काफ़ी अलग आता है उससे और हाँ, जो जिस तरीके से वो परोसती है, ऊपर धनिया-वनिया डाल के पूरा बढ़िया करके। तो मैं कहता हूँ कि हाँ, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में, मैं मैं गया हूँ, हाँ, पर वैसा जो स्वाद है वो नहीं आ पाता। जी।
उसकी तो, बात ही अलग है। अच्छा। वाह! अरे वाह! क्या बात है। <chuckles> वो, गजब ही लिखता होगा। जी। तो ये क मतलब आपके यहाँ ब किसी ख़ास मौके पर बनता है या जैसे कुछ अ, हुआ कि शनिवार र या रविवार में जब छुट्टी है, तब बन रहा है? या कभी-भी आप जब भी फरमाइश हो गई, कि मम्मी आज खाना है, उस वक़्त बन गया।
हुँ, जी, जी। देखिए, अगर मैं बताऊँ ना, तो हाँ, छुट्टी वाले दिन तुम अ, माता जी कहती हैं कि ये बनाएँगे, पर हाँ, मेरी सिफारिश पे भी बन जाता है, उन्हें पता है कि मुझे कितना पसंद है। और ये चीज़ मतलब कि उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब भी मैं कहता हूँ, कि मुझे ये खाना है, तो वो कहीं न कहीं मुझे बोलते हैं, कि हाँ, बेटा बन जाएगा। वो जो चीज़ है ना, कि मतलब ना ना करना, वो उस चीज़ का जो लुफ्त है, मज़ा है और भी बढ़ा देती है। और हाँ, अगर ख़ास मौकों की मैं बात करूँ, तो हमारे घर पे बहुत से ल जो मेरे भाई बहन आते हैं, कज़िन आते हैं, तो उन्हें भी बहुत पसंद है ये चीज़, कि राजमा-चावल बने या फिर कढ़ी-चावल बने। तो कहीं न कहीं हाँ, देखा जाए तो हाँ, हमारे घर पे सारे लोग खाते हैं और बहुत ही चाव से और प्यार से खाते हैं। जी।
हाँ। <chuckles> हुँ। इस हाँ। अरे वाह!